Sí, mira, eh, de antemano los 2 tenemos un pasatiempo aparte de lo que sabemos hacer, u como hobbies. El mío, por ejemplo, es tocar un instrumento, toco el chelo. Y ahí, quieras o no, se nos va un ratito ahí y si, por ejemplo, no hay luz, bueno, el instrumento es una forma per perfecta de pasar el tiempo, desempolvar el instrumento, ejercitar los dedos y pasar un tiempo juntos. Y ahí hasta se hace más ameno. El de ella sí, el de ella es pintar.
Algo que hagan juntos, ajá. Okey. Oh, oke okey, qué interesante. Sí, sí. <chuckles> Okey. Oh sí, qué suave. Qué suave es el es el chel ¿no? Sí. Oh, guau. Son artistas los dos.
Entonces entonces pues digámosle que tenemos un hobby muy, muy, muy <chuckles> eh, eh, muy bueno y muy ilustrativo, que nos ayuda a mí el chelo me ayuda a despejarme de de pensamientos, del estrés, incluso hasta de ella, ¿verdad? Porque también yo sé de antemano que el que las mujeres tienen una necesidad de, de ordenar y ordenar, hacer cosas. Ajá.
Sí. <chuckles> Es claro, claro, claro, claro. Sí, sí. Emocional. Ah, pero también, también. Iba a decir una necesidad de emocional, porque claro, son mujeres, tienen tienen una necesidad emocional, la realidad, ¿sí o no?
Sí, claro, de También. Exacto. Sí, claro, pero pues eso de estar mandándote a hacer cosas y hacer cosas, bueno, pues de alguna manera te te relaja y yo empiezo a tocar mi instrumento. A veces ella está conmigo, o a veces ella empieza a pintar, a pintar y de repente son las 2 de la mañana, "oye, ¿sabes qué, Ana? Vente a dormir". "No, es que ya voy a acabar y es que la inspiración". Bueno, va. Y ahí me estoy con ella, sí, tomándome un un tecito o un cafecito, depende del del momento. Ujú.
Llegan Ujú. <chuckles> La inspiración. Okey. Sí. Yo yo me imagino que, por ejemplo, en la mañana se levanta, se toma un café o un té, qué sé yo, ¿no? Y de repente la ma está amaneciendo, sale el sol y tiene por ahí una pintura. Y ¿sabe qué? Voy a pintar, estoy inspirada. Y empieza y empiece y empieza a pintar. Imagino que en tu caso con el chelo puede pasar algo similar.
Sí. Ujú.